Sapevo che c'era un apparecchio che ehm aspetta eh, perché ci lavorava una mia amica che poi col tempo perso. Cioè era praticamente una sorta di cosa che tenevano, uhm, gli anziani al collo, se avevano bisogno di aiuto schiacciavano il bottone, però lì anche vedi è già più difficile.
Sì. Sì. Okay. Sì. No, ora sono praticamente automatici, ecco quindi proprio non devi neanche <chuckles> non devi fare proprio niente.
Eh. No, no infatti perché schiacci il bottone, ma ti capita qualcosa, sei incosciente e tu non schiacci nessun bottone. Quindi e poi li chiamavano, ha bisogno di aiuto, è successa questa cosa. Ma ti parlo di tanti anni fa comunque. molto.
No, no, no infa Infa No, no, no, ma infatti ecco è secondo me un sono strumenti in realtà molto, molto, molto utili ecco quindi questo tipo tipo può migliorare sicuramente il nostro benessere ecco. Sai poi ci son tanti, mh, allora se ci pensi una delle prime tecnologie indossabili ehm sono alla fine sono stati i pacemaker, no, che comunque eh è uno strumento che in realtà salva la vita, ecco. Eh è uno strumento che comunque sa eh, anche quello proprio, uhm, in qualche modo uno strumento indossabile perché comunque vie ti viene impiantato o ad esempio no, oggi si usano i, mhmm, <smacks lips> come si chiamano? I defibbi i defribillatori che alla fine ecco per alcuni che magari hanno patologie insomma per cui magari il cuore può fermarsi ecco per per poco ecco magari riescono
Si Mh. Si, si, si. Mh. Ah vabbè certo, assolutamente. Ti salva la vita, pacemaker. Si, si, si. No, non stavo pensando a questa cosa ma è vero. Gli stealth. Defibrillatore, sì. Si. Eh sì, quello salva la vita nel momento in cui riescono a farlo ripartire ti han salvato la vita. Quindi sì, sono importantissime queste cose, sono fondamentali.
Eh, capisci insomma che che queste tecnologie ecco, chiaramente, insomma aiutano di di molto ecco la vita di tante persone. E salvano la vita di tante persone.
Eh sì. Certo.